Ho capito, ma poi dormirai pure, no? Cioè d mentre dormi.
Eh, ho capito, non mica dormi al lavoro, dormi a casa.
Eh, ti ho capito, però in te in termini di cioè, ehm, mentre dormi, dormi, cioè non è che le possiam c
Eh, vabbè, okay, dici che quello è un momento che non non viene conteggiato, diciamo, da non conteggiare, mh.
Sì, ehm, sì, eh sì, mica ti relazioni con le persone lì in quel pen quelle
Ah, ehm, però sei a casa, dai. Va bene da comu eh, perdona la puntualizzazione, scusami, dai, continuiamo.
E sei a ca ecco. Sì, sì. A meno che tu non non lavori in Giappone o in Cina, allora, dormi pure al lavoro. effettivame Eh sì.
Ma dopo <chuckles> va beh, va beh. <clears throat> Dai.
Ma non è il nostro caso, non è il nos ecco, <chuckles> per fortuna.
No, no.
Poi altre cose potrebbero esse no, in famiglia, ecco, in famiglia se secondo me, ehm, ecco, questa frustrazione, questa ehm, te la porti a casa, come dicevo, quindi purtroppo ne subiscono le, ehm, conseguenze anche le persone che vivono ehm, che vivono con te, no? <clicks tongue> Quin
Mh. Poracci, mh. Ma soprattutto il marito, immagino? O anche i figli? Anche loro? Anche il cane?
Marito, figli, cani. Eh sì. Eh sì, anche i ca Eh sì, fi
Oh pora stella! Dai. Vabbè a ad esempio con il marito in che modo, scusa?
Allora, ma s allora, se una persona torna a casa frustrata, torna a casa s nervosa, eh, il poveraccio deve subirsi il mio racconto.
Dai. Mh.
Ra guarda perché io devo devo parlarne, io non sono una che si
S sei una che parla molto?
E sono una che parla molto, anche se lui soffre un po' di mutismo selettivo, no?
Ehm, è un bel problema. Ah, pure. Mh, okay.
E sì, <laughs> quindi povere poverino, deve deve sorbire questa questa sprolo questo soliloquio quasi in silenzio, ma, mhmm, devo dirti quindi ehm, però perché sì, perché io poi sono con le mie amiche, con le mie ehm, così, mi piace parlare, mi piace parlare, raccontare, mh.
Mh. Mh. Non non avevo dubbio.